अ, जी, देखिए है जैसे मैं तो ये नहीं बोलूँगा कि जो है ऐसा कभी कुछ हुआ है मेरे साथ, ना मुझे इसका आज तक अ, कहते हैं ना ये है अवसर का फ़ायदा कल उठाया मैं कभी उठा नहीं पाया। लेकिन मैं हाँ, बिल्कुल बोलता हूँ कि मेरे दोस्तों के साथ जो है ऐसा काफ़ी हुआ है, वो तो मतलब अ, और कहते हैं ना कि जैसे आपन होता है कि जब विद्यालय के टाइम पे तो ऐसा होता था कि आज कोई एक से है, कल किसी और से हो जाएगा। वो अ, कहते हैं ना वो जो आकर्षण होता है, तो मुझे लगता है कि वो तो जो है बिल्कुल अ, बदलता रहता है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर हम, अगर सही मायनों में प्यार की बात करें, तो वो कहीं न कहीं मतलब है कि एक ऐसा व्यक्ति जो, मुझे लगता है कि ना आपके अ, मतलब उससे सिर्फ़ अ, मतलब कहते हैं ना कि, उससे आकर्षक नहीं है, आपको कहीं न कहीं अ, आप उसके जो है, उसके साथ बात करने में आपको काफ़ी अच्छा लगता है, समय बिताने में काफ़ी जो है अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है सही मायनों में जो है उसी को हम अ, प्यार कह सकते हैं ना ताकी आपके वो मुश्किल समय में भी आपका साथ दे सके। क्योंकि देखिए ये जो अ, कहते हैं ना ये जो आकर्षक वाली जो चीज़ें होती हैं वो तो हमारी जो कि कहते हैं ना ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट प्रकार की है कि हमारी जो अ, ये जो कहते हैं ना जो चीज़ हमें आज आकर्षित लग रही है वो हो सकता है वो कल को ना लगे क्योंकि ये तो बदलता ही रहता है। बट मुझे लगता है कि प्यार में जो है ऐसा कहीं नहीं होता। प्यार में तो क्योंकि अगर किसी एक व्यक्ति से आपका कोई प्रेम है, कोई लगाव है, तो वो हमेशा जो ना आपका बना ही रहेगा। तो आपकी क्या राय है इस बारे में?
जी, जी। अच्छा, अच्छा। हुँ, हुँ। उ, जी। हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ। बिल्कुल। जी, जी। हुँ। सही बात है। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। हुँ, हुँ, हुँ। उ, जी, बिल्कुल। हाँ, देखिए ब जब शब्द ये प्रेम के बारे में हम लोग जानते हैं, सुनते हैं, प्यार के बारे में, तो कहीं न कहीं ये हम अ, हर हर किसी से कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे माता-पिता से हमारा एक गहरा प्रेम संबंध होता है, भाई-बहन से होता है, अपने परिवार से होता है। फिर हम प्रकृति से कर सकते हैं, जीव-जंतुओं से कर सकते हैं, अपने रिश्तेदार अ, पड़े पड़ोसियों से रख सकते हैं और दोस्तों से भी हमारा जो है प्यार का रिश्ता होता है, प्रेम का रिश्ता होता है। लेकिन अ, जीवनसाथी से संबंधित ज़्यादातर लोग प्यार को देखते हैं क्योंकि एक अ, ऐसे इंसान से वो जुड़ते हैं जिससे फिर परिवार बनता है। और यही तो अ, प्रवृत्ति है और प्रकृति है कि हम परिवार अ, किसी से अ, जुड़कर ही परिवार बनाते हैं और वंश आगे बढ़ता चला जाता है।
जी। जी। बिल्कुल। सही बात है। जी। बिल्कुल। जी, जी।
तो मुझे लगता है कि ये शुरुआत से ही जो है अ, म म मतलब जो है प्रेम देखा जाता है जब आदिमानव थे भी आदिमानव थे तो उस समय से तो आज तो इसके मायने थोड़े बदल गए हैं। अब तो हम बहुत सारे जो है क्राइटेरिया सेट करते हैं कि मेरे लिए कौन बेहतर है, क्या है, कैसे है? औ <chuckles> अ, जी। जीवनसाथी चुनने के लिए तो बहुत सारे तिगड़म अ भिड़ाने पड़ते हैं। स तो जी, आपको क्या लगता है कि आजकल जो अ, प्यार के जो किस्से होते हैं, वो पहले से कितना अलग होते हैं।
सही बात है। जी, जी। हुँ। जी। जी। सही बात है। जी। बिल्कुल। जी, जी। हुँ।